Totoo, pero ngayon sasabihin ko, hala bakit siya ang ganda pa nung ano niya nakakapunta pa 'to ng ibang bansa. Samantalang ako 'yong ano eh. Oo, ako yung hirap na hirap eh bakit gano'n. Parang may nabasa lang ako nito ito sa mga mahilig kasi kong magbasa sa mga community-community, mga forums ganyan. Tas parang may ganyan may ganyan sitwasyon na parang nagloko yung lalaki ganyan. Tapos parang yung lalaki, yun pa yung parang ang ganda ng buhay maayos yung pamilya tas yung babae yung parang pagkatapos nung nangyari sa kanila parang lalo pang naghirap yung babae, gano'n.
Oo, 'di ba. <laughs> Ikaw hirap na hirap kang ano 'no. Mm. Mm, mm. Mm, mm. Hmm, mm. Oo, kasi si yun nga 'di ba sabi ko sa'yo kasi parang burden na yun eh, 'pag di mo kasi ni-release yun kahit anong mangya kahit anong, ah, gumanda man buhay ng kahit sino, hindi gaganda yung buhay mo, kasi may grudge ka towards dun sa taong kinagagalitan mo na parang minsan, ah, alam mo yun sinasabi nila na parang hindi na maka-move on. Tapos parang sa lahat ng pagkakataon sa lahat ng bagay minsan nadadala mo na eh, yung emosyon mo o 'yong ano mo, yung galit mo. Parang ang ang hirap nga naman 'di ba magpatuloy o magtrabaho o gumawa ng, ah, magagandang bagay. Kasi nga ano ka,'di ba, yun ang ano ko. Pero sa tingin mo ba, oo, ah, sa tingin mo ba bakit may mga ano, tao na mahirap magpatawad?
Mm. Totoo. Mm. Totoo. Totoo. Mm. Siyempre. May dinadala ka eh. Ah, ya 'yon nga siguro ako 'yon ang ano ko eh, parang 'di nila mapatawad 'yong sarili nila eh, na parang bakit ako napagsamantalahan gano'n. Eh siyempre, kapag kami sa totoo lang ito, ah, totoo, sa totoo lang kapagka may nararamdaman tayo lalo na mabigat, 'yong mga ganyan mga galit, grudge ka sa puso mo, 'yong poot na ang hirap magdesisyon o kaya ang hirap mag-isip ng tama ba, ganun. Kasi parang madalas inaabangan mo na lang silang magkamali eh. Yung para bang ganun, oo, na-focus ka na lang sa
Mm. Mm, tama, tama. Ginawa mo naman ng tama. Mm. Mm, tama. Ah, after nun nag-aantay ka na ng ano 'no, nang may mangyaring 'di maganda sa kanya para ano parang yun si yun yung sinasabi mo yan na yang ganti ko sa'yo parang ganun eh 'no. Oo parang
Oo. Oo, gano'n, 'di ba.
Ay eh, feeling ko minsan yung mga ganon ay hindi rin ano hindi rin talaga maganda kasi siyempre ano rin talaga eh, parang alam mo yun.
Oo parang bago ka makapag-move on gusto mong makaganti ka, ganun kasi.
Oo, talaga yun naman talaga totoo naman talaga. Ako sa tingin ko kaya siguro may mga, ah, taong hirap magpatawad kasi, ah, yun nga sabi mo nga 'di ba parang hirap silang, ah, i-release or magpatawad din sa sarili nila kasi kung, ah, kung, ak kung alam mo yun, kung depende. Kasi may mga bagay naman kasi talaga na hindi madaling patawarin talagang ano talaga eh, alam mo yun, oras talaga panahon talaga eh, yung makakapag ah makakapagsabi kung kailan ka magpapatawad eh. Katulad ng kung, ah, na naalala ko lang may napanood ako parang yung mama ni chi Cherry Pie Picache kilala mo ba yun, artista?
Oo. Mm. Oo. <chuckles> Totoo, totoo. Mm. Mm. Oh. Oo si Cherry Pie, oo.
Oo, 'di ba yung pinatay yung mama niya.

Ah, meron na may mangilan-ilan naman pero ako kasi ano, eh, sabi ko nga parang, ah, depende, eh, pero kung 'yung trust 'yung nasira mo sa'kin, ah, mam mahirap na, eh, ma parang minsan nagkakaroon ako ng trust issue towards dun sa taong nagkakamali sa'kin, ah, 'pag sa 'pag sa, ah, sa pamamagitan siguro ng pagka tiwala 'yung nawala. Eh, kasi ano 'yun, eh, 'di ba pagka tiwala kasi 'yung nawala tapos 'yun 'yung pinag-ug mulan kung bakit kayo nag ah, nagkaroon ng alitan parang ang hirap ibalik, eh, 'di ba parang magtitiwala ka ba ng dalawang beses do'n sa taong, ah, ah, tiwala 'yong si nasira sa'yo 'di ba, parang ang hirap. Pero siguro mapapatawad mo siya kasi pero hin ah, hindi na unli unlike before na parang, okey kayo, ah, kung ano man 'yung ano naman 'yong, ah, pinag, ah, ugatan niyo ng ano hindi na siguro ganun. 'Di ba parang halimbawa, ah, may mga example na ano, about sa pera kung sakaling na nagtiwala ka sa kanya, 'di ba sa pera tapos nag siyempre siyempre tiwalang-tiwala ka tapos siyempre nasira ka dahil sa pera. Tingin mo ba pagkakatiwalaan mo pa rin uli siya sa pera? 'Di ba hindi na? Oo, parang gano'n, Pero, ah, siguro okey na kayo or naano mo na, ah, napa pinapatawad mo na siya pero, ah, na ah, ah parang kahit, ah, ano pa man ang ano dun, eh, 'di 'yun na 'yun wala ng, ah, wala nang hihigit pa dun. Pero magkaibigan kami, napatawad ko siya, pero 'yung, ah, kung maibabalik namin kung ano 'yung trust na na nabuo, napundar namin na oo, wala na talaga, parang ganun.
Mm. Hmm. Totoo. Ah, oo nga naman. Mm. Totoo. <laughs> Totoo. Mm. Oo. Mm. Ah. Totoo, 'yan naku. Oo. Mm. Siyempre, siyempre hindi na, oo. Mm. Hmm. Wala. Totoo, mm. Oo nawala. Totoo, parang ano ba, parang napatawad mo siya pero siyempre natuto ka na, 'di ba. Natuto ka na, parang saka ano, parang sige magkaibigan tayo pero may hangganan na, parang gano'n ba, may may hangganan na 'yon. Sa totoo naman, siguro hindi lang sa kaibigan, eh, siguro kahit kapamilya talagang 'pag may nagawa sa'yo dep depende naman siguro. Siguro kung kunyari nakain lang 'yong chocolate mo sa ref, mapagbibigyan mo pa yon eh, 'di ba, 'di ba, may mga gano'n eh. Pero 'yung mga mabibigat talaga, naku medyo mm.
Tama, totoo, totoo. Oo, totoo. Totoo, totoo. Oo. Mm. Oo, totoo. <laughs> Oo naman. Oo, siyempre. Oo, pero kung Oo, 'yung relasyon, ah, pera, 'yung mga ano pupuwedeng pag-ugatan talaga ng matinding away. Siguro, ah, depende depende kung talagang, ah, 'yung sincere 'yung 'pag, ah, paghingi ng tawad o kaya, ah, at totoong, ah, alam mo 'yun pinagsisisihan talaga lahat ng, ah, pagkakamali. Kasi may mga taong nag nakakagawa siya ng pagkakamali na hindi naman talaga humingi ng tawad eh, kahit kelan eh, 'di ba.
Totoo. Mm. Mm. Ay totoo, parang wala lang nangyari 'no, gano'n lang. <chuckles>
Mm, 'di ba may mga gano'n, eh, pero kailangan mo silang patawarin kasi ayaw mo na maging burden 'yun para sa sarili mo 'di ba. O may mga gano'n, meron naman humihingi ng tawad pero alam mo na, hindi naman talaga sincere, 'di ba tapos, malalaman mo 'pag malalaman mo ilang linggo, ilang buwan, gagawin hindi niya man gawin sa'yo, gagawin niya naman sa ibang tao 'di ba. Imbes oo 'di ba. Fi-feeling ko hindi sincere kung gano'n eh 'di ba.
Totoo. Totoo, totoo 'yan, totoo. Totoo. Ganun ulit. Sa iba, naku! Oo.